É, exatamente! Vo vo você acredita que, eh, conseguindo entender, e e dominar essa questão de não de teletransporte, mas realmente de de de uma mensagem chegar quase que instantânea, eh, e vai fazer com que a tecnologia, ela se desenvolva muito mais? E-e e ou o nosso conhecimento até do do espaço de de vai ser e em um em uma escala que a gente não espera?
Ainda. Uhum. Claro. Porque a a luz a luz ainda é muito lenta, né.
Uhum. Eu não acho tão lenta, né, mas, em comparação
Tem computadores É, pra para o dia a dia não é tão lenta, mas, por exemplo, a a na a transmissões as primeiras transmissões de TV, com som e imagem, estão viajando há 70 anos.
Uhum. Uhum.
Nesses 70 anos, na velocidade da luz, ela alcançou aí a nossas transmissões alcançaram uma dezena de estrelas.
Uhum. Exato. Exatamente.
Nada mais. Então, se
Uhum.
se tiver vida inteligente na nossa galáxia, nós não não alcançamos ninguém ainda. Em 70 anos.
É, ainda não não foi tempo. Ou então, ainda não descobrimos, né? A
E uma outra forma de você uma outra a forma correta, né?
Uhum. Exato.
Uma outra forma também é os investidores de bolsa. Agora, em Nova Iorque, tá na moda. As grandes empresas de investimento mudarem para o o prédio da bolsa de valores. O prédio mesmo.
Hum. Hum. Hum. Já fica no prédio.